ใช่ อยู่ ๆ เขาก็มา เปลี่ยนมาเลยอะ
ค่ะ อ๋อ เข้าใจแล้ว ก็คือเขาเหมือนไปตามหาบัตรใบอื่น ๆ เนาะ อืม
ถูกต้อง ใช่ กลายเป็นว่า อ้าว! มา renew ให้เราฟรีอีกแล้วหนึ่ง ไม่ใช่ฟรีแต่มา renew ให้เราอัตโนมัติอีกแล้ว ในจาก ในบัตรเนี้ย แล้ว ก็ "โอ้ ตายแล้วมันมีอย่างงี้ด้วยเหรอ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบเหมือนเสียเงินเพิ่มไปเรื่อย ๆ เลยอะค่ะ
ค่ะ เออ ให้ ค่ะ เออ อืม ค่ะ โอเค เข้าใจแล้ว จากที่ฟังเนี่ยรู้เลยนะคะว่ามีความหงุดหงิดใจว่า อ้าว! มา renew ให้ฉันฟรีทำ ไม ล่ะ ฉันไม่ได้อยากดูแล้วนะคะ ทีเนี้ย เดี๋ยวเราจะมีมุมคำแนะนำที่จากที่ฟัง ๆ ดูแล้วเราน่าจะ สามารถให้ กับคุณ ได้ นะคะ เพราะว่าปัญหาเนี้ยเป็นปกติเลย ใคร ๆ ก็สามารถประสบพบเจอได้เหมือนกันค่ะ แนะนำว่าให้คุณเนี่ย อ่า เริ่มที่เช็คตรวจสอบรายการเรียกเก็บเงินนะคะ มันจะง่ายที่สุด เลย ก็คือให้เปิดดูเป็นสเตตเมนต์อะค่ะ ย้อนหลัง 3 เดือน แล้วก็แบบ
อืม อืม อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม

ค่ะ คือช่วงนี้ เนี่ย เราอะมาค้นพบนะคะว่า เราอะมีปัญหาในเรื่องการ ใช้จ่ายเงินโดยที่ไม่รู้ตัวอะค่ะ ก็คือว่า เอ่อ ค่ะ ก็คือว่า มีเรื่องของการแบบสมัครบริการแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อืม เรื่องของการที่เราเนี่ย ใช้ เงิน ไม่รู้ ตัวเนี่ย ในการขอสมัคร บริการแอปพลิเคชันต่าง ๆ มีปัญหายังไงบ้างคะ?